طبعًا، الموضوع ده ساعدني جدًا فوق ما تتخيّل، فبد بدأت بقى أندمج معاهم، بدأت طبعًا ال آآ <tsk> أدخل جوّا الgroup وسط ال وسط الجمعية، ومش بس كده، الموضوع ده ساعدني إن أدخل جوّا أي group أنا عايزه جوّا الكُليّة، وجوّا أي نشاط طلّابي. موضوع الأنشطة الطُّلابيّة على فكرة ف ساعدني جدًا جدًا عشان أندمج وسط المجتمع ده، لأن أنا بطبيعتي ب صعيدي آآ، وفي نفس الو مُثقّف آه، لكن في نفس الوقت اندفاعي شويّة، وفي نفس الوقت عندي شويّة عصبية جوّاية للعرق الصعيدي أو للع بتاعي. طبعًا، طبعًا ل مع الوقت واحدة، واحدة. وطبعًا الكُلّية عندي كانت معظم الدراسة بالenglish فكان الموضوع آآ خلّاني كده أفتح شوية أنفتِح شويّة، انفتِح شويّة على الثقافة اللي موجودة دي وعلى الناس اللي بيتكلّموا، واللي زاد الموضوع أكتر كمان
آه. أيوه، أيوه. يعني لا زال كان جوّاك العصبيّة بتاعة عصبيّة أهل الصعيد. تمام، تمام. أيوه، أيوه. مضبوط. بالنسبة احكِ احكِ لي بقى عن شعورك لمّا دخلت الجمعية كده، ولقيت الشخص الودود اللي كان بيكلّمك في التليفون بيقول لك إيه: "إحنا بنرحب بك، أنت خلاص أنت معانا في الجمعية" وكده، أنا عايزك بقى تش تحكِ لي شعورك الداخلي إن أنت مثلًا لمّا وصلت الجمعية ديّة وناس استقبلوك، كان استقبالهم شكله إيه؟ بالرغم إن هُم مثلًا ممكن يكونوا من القاهرة وأنت مختلف عنهم وكده، أ هل كان استقباله مختلف خالص وغير متوقّع، والّا والّا كان استقبال فعلًا أ راضاك ورفع من معنوياتك وكسر جوّاك حِتّة ال حِتّة إن أنا صعيدي ولسّه جاي القاهرة وكده والّا إيه؟ امم.
امم. فاهمك، فاهماك. فاهماك، فعلًا سؤالك حلو أوي وعجبني، فأول ما قابلت الناس دي، الناس دي كانت عايز أقول لك آآ، محترمين جدًا، احتووني فوق ما أ كنت متخيّل آآ، كلّهم كانوا شباب زي الورد زي ما بيقولوا كده شباب زي الورد، عارف كده؟ اللي يقول لك ابن
حلو. تعبير جميل، آه، شباب زي الورد معروف طبعًا، ده حلو خالص. آه.
كل اللي قابلتهم هناك كانوا ناس ولاد بلد آه، الناس كويسين ويتعاملوا معايا ولو في أي مك بدأت أحتَكّ بيهم بدأت طبعًا كنّا كلنا في أعمار مختلفة يعني أنا عايز أقول لك من 15 سنة لحد 30 و35 سنة. أعمار مختلفة كلنا بنندمج وبنتعامل مع بعض، فالموضوع ده طبعًا ساعدني جدًا، ساعدني جدًا إنّي أدخل جوّا المجتمع.
آه طبعًا، تتكي تتكيف معاهم يعني.

طبعًا، هو الموضوع بدأ معايا بصعوبة في الأول يعني أنا في موقف من المواقف اللي ما أنسهاش وعايز أحكيها لك آآ، بمجرد ما رُحت القاهرة في أول كام شهر ليّا بدأت طبعًا باحاول أندمِج باحاول أندمِج فلفيت منطقة كاملة في القاهرة، علشان أدوّر على شغل، في الأساس آآ، الرحلة فضلت لفيت المحلات كلّها أنا واحد لسه عنده حوالي 18 سنة، بالِف شارع كامل من مناطق القاهرة اللي هو الشعبية جدًا.
احكِ لي. <laughs> آه. ماشي ممتاز. لأ ده حاج حاجة تتشجّع عليها وحاجة أقول لك يعني ده كده ممتاز، لا ده لا دي شطارة منك ومجدعة لأ، لأ هو تمام، اهم.
آه، دخلت كُلّ المحلات دخلت كُلّ المحلات باسأله أنا أنا طالب أنا طالب وبادرس وعايز أعمل كذا آآ، في نهاية الطريق أنا بس باحكي لك القصّة علشان أقول لك نهايتها، <tsk> في نهاية ال في نهاية من بعد ما لفّيت على كُلّ المحلات، وصلت لآخر الشارع، اللي هو كان شارع كبير جدًا يعني، لقيت مكتوب جمعية خيرية، اسم جمعية من الجمعيات، دخلتها، قلت لهم أنا عايز أتطوّع معاكم، أنا كنت بادوّر على شغل خلاص ما لقيتش شغل.
إيه؟ اتفضل. أيوه. تمام، تمام. حلو، إمم، إمم. تمام. تمام <chuckles> آه، يعني أنت ي يعني رايح تدوّر
قلت لهم أنا عايز أتطوّع معاكم كتبوا اسمي كتبوا اسمي <laughs> كتبوا اسمي، وقالوا لي في حد هيكلمك أنا طبعًا ما ما ما يعني كبّرت الموضوع، وقُلت يعني حد كلمني كلمني ما كلمنيش خلاص، ما كنتش متخيّل إن في حد يكلمني الصراحة ف بعد كام يوم أول يوم بعد يومين أو 3 لقيت حد بيكلمني بيقول لي: "معاك فلان إزيك عامل إيه؟ أنت كنت جيت وكنت عايز تطوّع في الجمعية، وإحنا مهتمين إن أنت تتطوّع معانا ولو محتاج أي حاجة نقدر نساعدك فيها." قُلت لهم أنا فاضي أنا كنت عايز شغل استغلوني بقى أنا عندي طاقة <chuckles> الموضوع ده ساعدني جدًا على فكرة.
حلو، يعني، آه. تمام. خلاص اتقبل بقى آه ده بصيص الأمل اللي ظهر لك في العتمة يعني.